<chuckles> Gli piace tanto?
Sì guarda è aff è innamorata di sta cosa, mamma mia, quando le faccio 'sti piatti particolari, mamma mia. Infatti lei lei mi dice che: "Io io mi sento fortunata" mi dice. <laughs>
Eh, perché son proprio gusti diversi. Sì, eh, ci credo. Anche perché sono sono proprio gusti che secondo me son diversissimi dalle c dai piatti italiani, sono molto più speziati, son dei gusti troppo diversi. Quindi per questo magari le le psel ovviamente se ti piace lo speziato, eh, vai matta per queste cose. E poi io non ho mai non non ho mai provato niente però sono super sono super curiosa, anche perché non non sono mai stata in Egitto e però mi piacerebbe, cioè, quando vado ad esempio a fare qualche viaggio, mi piacerebbe, mhmm mi la cosa che mi piace di più è vedere proprio le tradizioni, la cucina del posto. <clicks tongue>
Brava, brava. S sì. Mh. Sì. Io ti posso dare un consiglio comunque, perché perché io conosco Torino, perché ci sono stato, ho anche tanti amici lì, no, Torino è una grande città, alla fine, e come Milano, come Bologna, di qua, di là. Tu basta che scrivi ristoranti egiziani a Torino.
Mh-mh. Dimmi. Okay. Sì. Sì. Mh-mh.
Sono sicuro che almeno uno troverai.
Dici? Ma io non l'ho mai vist non l'ho magari non ci ho mai fatto caso perché io ho anche vissuto lì. Non non ho mai fatto caso a ristoranti egiziani o altro.
Certo. M ma e a s siccome s siccome sei vicino, eh, che tu mi hai detto sei vicino a Torino, quindi è facile che tu an che tu vai lì, ovviamen non è lontano da te. Bene. Allora, basta che che un giorno sei libera così vuoi fare un giro a Torino, allora basta che scrivi ristorante egiziano Torino. Allora, mhmm, sì secondo me c'è, io <sucks teeth> beh io non beh io mi ricordo che io un giorno sono andato a mangiare con un amico marocchino lì, c'è un ristorante marocchino sicuro.
Mh-mh. Sì. No, no, no, non è lontano da me. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Okay.
Però egiziano, non mi ricordo, basta che tu magari un po'
Ma perché secondo te secondo te sono così diversi t i piatti tra Marocco e Egitto? Davvero?
Di brutto. Lì sono veramente un altro mondo. Anche la cucina marocchina mi piace eh, okay? Però sono roba diversa.
Dai. Okay, sì, sì. È tanto diverso dici?
Sì, sì, sì.
Ma non l'avrei mai detto, cioè perché pensavo più o meno quando si parla di di Africa, in generale, si ha cioè tutto più o meno uguale. Io pensavo andasse tantissimo le cose speziate, il riso, eh, tutte queste cosine qua, no, e invece non non sapevo fossero tanto diverse le 2 cucine, son sincera.
Sì. No, sono diverse, però tu entrambi sono buoni, eh.

Okay.
Molokhia tu lo po' anche cercare su Google, basta che l ehm, perché non c'è 'sta lettera qua, nell'alfabeto italiano, basta che tu scrivi "k-h". Molokhia, k-h-y-a, eh. Ehm, è una zuppa verde, molto buona, sono andato, allora, in un posto magari, in una macelleria egiziana, che vende 'ste cose, e s e la vende surgelata, perché alla fine sono erbe verdi comunque. Allora l'ho fatta, io la sapevo fare già, perché l'avevo fatta in passato, l'ho fatta proprio qualche giorno fa, era s mi mancava di brutto, guarda.
Certo. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Okay. <chuckles> Ci credo, ma la cosa è: tu riesci a trovare anche qua in Italia, gli ingredienti che trovi lì in Egitto, per ricreare le cose?
Sinceramente, sì. Sì.
Ah, riesci?
Vado sì, certo. Vado in macelle tu sai ma tu ma ma tu, di quale città sei?
Io son vicino a Torino.
Ah, vicino Torino, ma non ti è capitata lì a Torino, magari vedendo macellerie, sai, quelle lì, ehm, che vendono co ehm, è scritto sopra Halal, così?
Mh-mh. No, mai. Mai capitato, no.
Ah, è è impossibile. E beh, forse non hai fatto caso. Sai, quelle macellerie particolari orientali?
No, non No, però no. No, non non ho mai visto una cosa del genere, sono sincera. Zero.
Ma Torino è pieno, è pieno. Pieno proprio, giuro, è pieno.
Dai? E lì t si trovano tutte le cose, uhm, della in che puoi trovare in Egitto queste cose qui?
Sì, allora, queste macelli di solito la maggioranza sono marocchine e egiziane.
Mh-mh.
Hanno quasi la stessa roba, diciamo, perché alla fine cambia poco, okay?
Okay.

Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Tu come stai?
Bene, tu?
Tutto bene, ti ringrazio.
Bene, hai già mangiato?
Eh, sì.
Sì, cos'hai mangiato di buono oggi?
No sai, ho preparato una cosa veloce così tipo patate e pollo al forno. <chuckles> E infatti e inf e infatti si ma mi son allontanato, cioè, capito, ho lasciato 1 oretta così, mi sono allontanato.
Buona, v no, non velocissima allora. Questo caldo il forno il forno non lo uso mai. <chuckles> Mh, certo, ci credo, ma volevo chiederti, tu hai un ricordo speciale legato a un pasto in famiglia?
Sì certo. Uhm, guarda è una cosa semplice però quando lo faceva la nonna è particolare. Tipo pasta al forno, una co' besciamella, eppure le lasagne.
Qual è il tuo? Mh-mh. Assolutament <chuckles> Mi mi era anche per me, uguale, e le nonne se sono troppo brave a far le lasagne, c'è poco da fare. Ehm, adesso tu, uhm, rip ripeti di solito questa ricetta oppure una cosa che fanno solo in famiglia, o fai anche tu?
Eh. Sì, sì. Sì sì infatti. Sì. Allora, io, 2 anni, ho vissuto da solo, no, in questi 2 anni, mi sono impegnato di nuo cioè, di brutto, a cucinare. Mi è piaciuto anche cucinare, sai? Allora, ho fatto di tutto, hai capito? So' andato su YouTube, ho imparato, ho studiato, cioè, capi come si fa le cose, perché uno deve Sì, in questa vita, uno deve arrangiarsi, no?
Okay. Sì. Okay. Sì. Hai fatto bene.